لا ما أنا ما هاقول لك بقى أهو، يعني أنت حصل معاك موقف قبل كده نحط نفسنا بقى في الجنب التاني، هل أنت حصل معاك قبل كده إن أنت اتأخرت بقى على الميعاد، وحسيت إيه وقتها؟ هل حسيت بقى إن أنت ولا في الدماغ بقى ومش مش حامل لها همّ؟ والّا آآ، اتضايقت لما اتأخرت عن الميعاد؟ اوصف لي بقى إيه اللي حصل، وقل لي الموقف، وقُل لي إيه اللي حصل؟
بُصّ، هو أنا لأ حصل معايا موقف أو مواقف كتيرة جدًا، يعني أولهم مثلًا كنت رايح أقابل واحد صاحبي عادي جدًا، ف يعني اتأخرت معاه لسبب إن مثلًا إن الطريق كان واقف معايا فأنا مش عارف أعمل إيه؟ دي حاجة غرق ما هي خارج إرادتي يعني مش عارف لا هيعر لا هاعرف أوصل له في الميعاد اللي هو عايزه و وأسبب له مشكلة ف حاجة غصبٍ عني فلما باروح له باقول له إن الطريق كان واقف وبافهمه إن ده حاجة خارج إرادتي يعني، وإن إن إن المفروض إن أنا مكنتش أتأخر عليه آآ، وفيه حاجات تانية يعني ممكن إن أنا أكون متأخر بسبب آآ، مثلًا إن أنا الميعاد أو الوقت إن إن إن هو المفوض إني أقابله فيه أو أيًا كان آآ، الميعاد ده طلع لي مثلًا ظرف طارق ف باكلمه باقول له إن أنا معلش أنا آه، يعني إن أنا هاتأخر عليك إنما بقى في وقت إن أنت صا يعني يعني ساعات، ساعات مثلًا تكون متأخر على الشخص ده لمجرد لمجرد آه يعني.
آه. غصبًا عنك دي. آه. امم. امم. امم. آه. No ده حاجة غصبًا عنك برضو. بتبقى قاصد؟ بتبقى قاصد إن أنت بتبقى قاصد إن أنت تتأخر؟
لمجرد آه إن أنا بابقى قاصد، يعني لمجرد إن الشخص ده أنا عارف إن هو كمان مش هيبقى ملتزم في ميعاده، فاللي هو هو مش ه أنا جربت معاه كذا مرة إن هو مش هييجي في نفس الميعاد المحدد.
أخص عليك! أيوه. وهو بقى هو مش هيبقى ملتزم هو مش هيبقى ملتزم فأنا هبقى مش ملتزم زيه.
لأ مش قصة إن أنا مش هابقى ملتزم زيه، هوأنا بتجنب بس إن أنا أفضل واقف مستني حد وفي الآخر هو يجي لي بعد ساعة، يجي لي بعد نص ساعة، طَب ما الوقت ده أنا أقدر أستغله في حاجة تانية، وأنا ما باعملش كده إلا لما باكون مجرب الشخص ده وعارف إن هو ومتأكد إن هو هيتأخر.
بتأخر نفسك شوية. آه، فأنت بتأخر نفسك سيكا كده عشان إيه؟ عشان مثلًا تروح على الميعاد بالضبط.
اللي هو أضمن الدنيا أكتر آه.
لأ أنا أكتر ميعاد بقى اتأخرت فيه، يعني عايز أقول لك بقى إيه يعني عكس بقى، كان مضايقني جدًا وأزعجني فعلًا جدًا من جوايا كده، كنت رايح لواحد زميلي في في المستشفى قام مات.
أنا كنت لسه جاي لك في الكلام، وكنت لسه هاقول لك آآ، أنت إيه أكتر حاجة ضايقتك؟
أ والله، آه.
أنت سبقتني.
أنا كنت امم، لو هو كنت رايح لواحد زميلي بقى في المستشفى، و وكان هيعمل عملية وكان متصل بيا قبليها وقال لي عايز أشوفك قبل العملية تمام؟ وات آآ، بصراحة اتأخرت عليه وكنت بتلكك بقى دخلت مش عارف أعمل إيه وبتاع وكده ما كانش حاجة غصبٍ عني، وملحقتهوش وبصراحة كان يعني اتوفى وكده، ف اتضايقت جدًا بصراحة.
طَب أنت مش شايف إن الـمفروض آآ، صاحبك بال اللي هو كان هيعمل عملية وهو امم، أكد عليك إن هو عايز يشوفك كان في كنت شايف إن المفروض إن أنت تروح له.
عشان كده أنا اتضايقت.